Мне кажется, что некоторые люди по инерции будут всё равно 5 день работать просто потому, что они привыкли.
Ну, возможно, для этого время просто па потребуется, чтобы привыкнуть к другому. Понятное дело, да, что если ты там полжизни своей работал 5, э, дней, то по инерции- да. Но со временем, со временем, знаешь, к хорошему быстро привыкаешь. Когда ты там попробуешь, э, месяц-другой по пятницам ездить на природу с семьёй и отдыхать, то, м, к этому привыкнешь быстро.
<chuckles> Да. Мне тоже кажется, что ты будешь больше фокусироваться в эти 4 дня и будешь больше, эм, лучше работать в эти 4 дня, чем Мгм.
Да, больше отдавать, мгм, с большим удовольствием, с большим рвением, с большим, как бы, желанием. Да, это очень б хорошо будет сказываться на работе. Единственное, что вот этот отдых должен быть, эм, ну такой, качественный. Не то, что там уйти в загул на 3 дня. Ну тут я сомневаюсь, что потом Э, да да. Или там листать интернет, или там чё-то, ну короче, разрушительные какие-то вещи делать, потому что, ну, тогда
Да. Просто сидеть Netflix смотреть целый день? Но это невозможно проконтролировать, мне кажется. <chuckles>
Да, ну человек должен это просто осознанно понять, что тогда к понедельнику ты не будешь свежим, энергичным, бодрым. Это, наоборот, будет угнетать твою нервную систему. А вот если
Да. Ну, к сожалению, во многих во многих социумах у нас, и в Японии, и в США просто культ работы, да? Люди считают, что и отпуск не обязателен, и за свой счёт бери, и, ам
Это да, это к сожалению. Мгм.
Вообще надо выслужиться перед боссом. Я знаю, в Японии это просто, э, если босс сидит на работе поздно, то все остальные сотрудники сидят, по потому что босс, э, в офисе, они не могут себе позволить уйти. Да, это, эм
Да. Это, конечно, ужасно, это неправильно. Конечно, да, от этого нужно уходить. Это, к сожалению, есть, но, м, но от этого нужно уходить.
Я согласна с тобой полностью. <chuckles> Спасибо, что поделилась своей историей. Было очень интересно. Рада, что ты не выгорела в итоге и п у учла этот урок для себя. Да.
Спасибо, что спросила, да, мне Да, всё за хорошо закончилось. Спасибо тебе за д за диалог.
Да. Спасибо.